Ja, also, ich habe da so 'n Problem und zwar ist es folgendermaßen: Ich, äh, bin halt eben, ähm, äh, in 'ner Situation, dass ich mit meinen Eltern zusammenlebe in 'nem Haus, ja? Und, äh, meine Frau wohnt auch hier. Und der Deal war, mit meinem Vater und mit meiner Mutter, dass, ähm, die halt nicht ins Altersheim müssen. Und dafür kriege ich das Haus.
Mhm. Mhm.
Und, äh, jetzt ist es halt so, dass ich mich um die Pflege kümmere. Ähm, habe da auch einiges, äh, für vorbereitet, aber, äh, es gibt auch so 'n paar Probleme. Und da wollte ich mal mit dir drüber quatschen, ob du dir m äh, mir da mal deine Sichtweise auch so 'n bisschen näherbringen kannst.
Absolut, gerne, gerne. Ähm, was ist der Kontext generell hier?
Äh, der Kontext ist, äh, dass mein Vater sich nichts sagen lässt.
Mhm, okay. Mhm.
Genau. Ja, also, äh, das war jetzt die Kurzfassung. Es ist so, dass er halt eben, ähm man muss dazu sagen, ich habe das Ganze auf jeden Fall schon vorbereitet. Ich habe halt eben, äh, 2 bis fast 3 Jahre habe ich eben in 'nem als Altenpfleger gearbeitet, Teilzeit, um mich darauf vorzubereiten. Um mir den Bereich genau anzugucken, was da auf mich zukommt und, äh, habe das neben dem Studium halt gemacht. Ähm, dazu hatte halt, den Synergieeffekt, dass ich halt Geld hatte, um mein Studium zu finanzieren und auf der anderen Seite dieses Thema Pflege für mich dann auch schon mal abhaken konnte, mental. Und, äh, da habe ich auch einiges gelernt, ähm, muss ich sagen. Auch, äh, wie man, ähm so 'n paar Tricks, worauf man achten muss, äh, wenn man Pflegestufe beantragt. Wie man da durchkommt. Äh, wie die Anträge sind. Äh, w was wie ist das mit Medikamenten. Was ist das für Krankheitserscheinung. Was bedeutet das, wenn da auf einmal 'n blauer Fleck auf der Hand ist und, und, und, und, und. Und so bin ich natürlich jetzt in der Lage, wenn meine Eltern dann irgendwann mal wirklich richtig pflegebedürftig sind, dass ich dann, äh, auf jeden Fall, ähm, meine Aufgabe hier auch 100% wahrnehmen kann. Aber das wird alles noch nicht so richtig angenommen, weil meine Eltern momentan sind die noch fitter als ich, muss man sagen, ne? Ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner, die sind super gut in Gartenarbeit und so. Äh, muss man wirklich sagen, dass die da, äh, mehr also, wir haben, dann 'n 2. Grundstück noch und, äh, mein Vater, der ist fast 70 und kann da bei 2.000 Quadratmeter Hecke schneiden. Das macht er an einem Tag, ne? Muss man sich aber mal so vorstellen. Ich kann das nicht. Aber da sind dann so eben Sachen, ähm, dass ich ihm dann auch sage, dass er mal jetzt kürzer treten sollte und, äh, ich auch keine Lust habe, den da irgendwie mit 'ner Kettensäge im Kopf irgendwo neben dem Gebüsch zu finden, ne? Sagen wir's mal so, wenn du verstehst, was ich meine.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. M Mhm. Mhm. Mhm. Ja, total. Mhm. Mhm, absolut, na klar. Also, erst mal riesen riesen Respekt, ähm, dass du dich da auch in die Pflege reingefuchst hast, ja. Ähm, ich finde, ne, Pflegekräfte, alles was im im beruflichen Rahmen steht, äh, äh, hoch rum herum von von Pflege ist ist wow, also, habe ich Riesen-Respekt für, weil das einfach nicht ohne ist, ne? Ähm, und dass du dir das schon irgendwie so vorgenommen hast und zurechtgelegt hast und es auch a beidseitig gemacht hast von von von deinem Studium her, also, das ist ja sehr aussagekräftig über was für 'ne Art Familienmitglied du bist, ja. Sehr schön. Und, ja und w wie ist denn so die räumliche Aufteilung? Ist es auch ist es das Elternhaus? Also, ist es von deinen Eltern das das Haus, wo ihr auch dann einfach ist es so separat? Kann man sich das vorstellen, dass ihr, ähm, eure Wohnung habt und sie haben ihren ihren geschlossenen Raum oder wohnt ihr alle zusammen, ähm, in einem in im im Haus?
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ok, danke. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt <laughs> uns alle 'n Bett teilen, nein. Äh, das ist so, dass wir tatsächlich, äh, 'n Mehrfamilienhaus haben etwas Größeres, äh, und das hat 2 Etagen. Eigentlich hat es 4 Etagen, wenn man Dachboden und Keller mitnimmt, aber, äh, erst mal 2 Wohnraummetagen, so voll ausmöblierte, äh, Wohnungen mit allem drum und dran. Und sie sind halt eben unten. Und das ist auch schon so 'n Thema, wo ich schon angesetzt habe, dass ich gesagt habe: „Warum bauen wir unten nicht die Badewanne aus oder wir machen da 'n Badewannenlift rein, sodass ihr euch da reinsetzen könnt, und dann könnt ihr das Bad trotzdem genießen. Ihr müsst auf nichts verzichten.“ Ne, wir müssen es jetzt angehen, wo wir alle noch, sage ich mal, rüstig sind. Weil es ist viel einfacher, wenn der Typ, der 2.000 Quadratmeter Hecke schneidet, mir jetzt hilft, das Badezimmer umzubauen, als wenn der das dann nicht mehr kann, ne? Aber dann wird dann so: „Ja, brauche ich nicht“ und so weiter. Und dann habe ich gesagt: „Man könnte natürlich auch, wenn dir das zu unbequem ist, die Badewanne rausholen und so 'ne begehbare Dusche mit so 'ner schönen Stange an der Wand“ ne? Die kann man da ja schick befestigen aus Edelstahl oder so. Sieht auch gar nicht so hässlich aus, und, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wäre ich sogar neidisch für so 'ne Dusche, weil es schön groß
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja.
angenehm ist und gar nicht mal so teuer, wenn man 'n bisschen kreativ ist dabei. Und, äh, mein Vater ist Handwerksmeister. Also, äh, der hat mir natürlich auch viel beigebracht in seinem Leben. Äh, da das würden wir auf jeden Fall hinbekommen, äh, das selber zu machen mit meiner Hilfe. Aber er lässt sich gar nichts sagen, ne? Gar nichts. Ne.
Mhm. Mhm. Ja, hallo. Gar nichts sagen? Was sind da seine was sind da seine Argumente? Also, was sagt er da genau? Ähm, wa wa warum also, will er sich einfach nichts sagen lassen oder ist da auch 'ne Rationalität dahinter, weißt du, wo du sagst: „Okay, kann ich annehmen.“ Al oder er schließt einfach nur zu, sagt: „Nein, mein Haus. Ich ich sage, wo der wo der, ne? Ich sage, wo es lang geht.“ Äh, ist das auch so 'ne Dynamik, ne, wo er sagt: „Es ist mein Haus, ich mache hier die Entscheidung, meini mein mein Sohn noch nicht.“ Ja?
Ja. Nein. <laughs> Ja. Ja. <chuckles> Genau das und das Verrückte daran ist, dass das Haus mir gehört. Also er hat es ja mir überschrieben wegen, äh, Vererbungssteuer und so weiter. Wir haben das ja alles, äh, auch beim Notar, äh, rechtlich, äh, äh, unterschreiben lassen und, äh, auch noch meine Frau da mit reingenommen, damit, wenn wenn wir uns mal wirklich nicht mehr, äh, grün sind, dass sie da nicht ohne alles, äh, rausgeht. Ist für mich auch vollkommen fein, dass das so ist, weil ich die sowieso nicht mehr hergebe, meine Frau. Aber das ist dann eben so 'ne Sache, dass ich da, äh, äh, mir wirklich dann denke, mein Vater, der der, äh, ja der ist der ist einfach, oh das ist du musst dir vorstellen, auf der einen Seite ist das der schlimmste Patriarch, den du dir vorstellen kannst, so richtig altes konservatives Denken. So das, was du auf gar keinen Fall willst als Frau heutzutage. Aber auf der anderen Seite liest der Mama jeden Wunsch von den Augen ab. Der hilft im Haushalt, der putzt, der macht Wäsche, der der bügelt, der macht alles, was er soll, wenn Mama sagt: „Mach das!“ Und das ist der liebste, treueste Ehemann, den du dir vorstellen kannst. Also, ich will nicht nur schlecht von dem reden, verstehst du? Aber dieses, sich nichts sagen lassen, das ist wirklich ätzend.
Überschrieben. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Ja und vor allen Dingen, wenn man wirklich schon irgendwie alles probiert hat gefühlt, und irgendwie man kommt an ihn nicht ran, es ist einfach so 'n stures Nein, auch nicht in Rationalität, sondern einfach nur: „Ich bin der Herr des Hauses. Ich sage wo es langgeht.“ Mhm, interessant. Ja, also es es hört sich auch so 'n bisschen an, dass es einfach auch so 'ne neue Dynamik für euch jetzt ist, ja, dass sich einfach das Haus schon auf dich äh, rüber geschrieben Ähm, und dein Vater ist gerade 'n bisschen in so 'nem Wachstumsschmerz, also er muss es vielleicht auch loslassen, und er weiß so nicht genau, wie er, das ja, das anfangen kann. Also vielleicht ist es auch so was, so sein altes Kapitel, seine alte Position loslassen, weißt du?
Ja. Ja. Genau. Mhm. Genau, genau. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, genau, genau. Und ich habe ich habe noch 'n Beispiel, das war auch das war die Hölle oder die Höhe. Äh, da da, äh, war die Heizungspumpe kaputt im Keller. Das ist keine Woche her, dass das passiert ist. Äh, da war die k äh, Pumpe kaputt, äh die Zirkulationspumpe von unserer Heizung, die, ne, Wasser durch die Rohre zirkuliert- ist klar. Und dann, äh, hat er, äh, halt eben, ähm, 'n Handwerker bestellt, ja? Und dann und dann kommt, halt, ich sage jetzt einfach mal Handwerker Willi, ne, kommt in seinem Tesla vergoldet mit seiner, äh, ähm, Diamantenrohrpumpenzange, äh, guckt sich, äh, die Pumpe an und sagt als Erstes: „Oh, oh, oh, das wird teuer.“ Ne, so so musst du dir das vorstellen. So jemanden hat er dann, äh, konsultiert und, äh, das ist dann eben was er dabei nicht berücksichtigt hat, und das ist jetzt kein Scherz ich habe als ich damals Abitur gemacht habe, habe ich auch 'n Nebenjob angenommen, und da habe ich, äh, für so 'n Heizungssanitärladen gearbeitet. Ich weiß, wie man Rohre verhanft, wie man die anraut. Ich kann, äh, neue Heizungen einbauen. Ich weiß, wie man Wärmepumpen installiert. Das habe ich da alles jahrelang gemacht, weil ich einfach neben dem Abi immer, äh, fün weil das war ja der Vater von 'nem Kumpel, und da habe ich richtig gut Geld verdient. Und da habe ich immer mit angepackt im Sommer. Und ich kann diese Pumpe ohne Probleme tauschen, und ich habe auch noch die Macht des Internets, ja? Das heißt, ich finde die auch noch günstig. Also, für für nicht mal 'n Drittel des Geldes hätten wir das einfach haben können. Und das Schlimmste, was war, dass er mich nicht mal gefragt hat. Er hat es einfach entschieden. Und und ich und ich bin der Hausbesitzer. Ey, ist so sorry, ich heule mich grade so 'n bisschen aus, aber es ist wirklich ätzend, weil weil ich mir so denke, dass das, <exhales> ja und d ähm, das Ende des Liedes war dann, dass ich dann einfach die Rechnung bezahlt habe, um ihm zu zeigen, dass ich die Kontrolle habe, ne? Also f ich habe ihm einfach gesagt: „Hier hast du das Geld, werde glücklich damit.“ Ich hätte, äh, jetzt die Hälfte davon auch haben können, gibt es halt weniger Weihnachtsgeschenke, so. <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Mhm, verstehe, ja. Oh, ich denke, es ist einfach diese Dynamikveränderung, die bei euch gerade stattfindet, und vielleicht wäre es wirklich mal gut, dass du und der Papa sich wirklich mal an den Tisch setzt, ähm aber was auch vielleicht 'ne andere Strategie wäre, deine Mama 'n bisschen so mal anzusprechen, weißt du, dass du mit deiner Mutter besprichst weil wie du vorhin gesagt hast, so wenn für sie macht er dann alles, dass die dass du sie 'n bisschen bei dir mit ins Boot holst und sagst: „Hey Mama, das und das Problem, aber der im mitm Vater komme ich da manchmal nicht weiter, ja, der ist da richtig stur. Könntest du da 'n bisschen Einfluss nehmen? Wäre das in Ordnung?“ Und, weißt du, vielleicht dass man das 'n bisschen über Mama auch, äh, agieren kann, wenn wenn um da an ihn ranzukommen bisschen, ja? Weil bei dir scheint der da macht er dann irgendwie einfach diese Mauer zu und das sind dann irgendwie auch diese Elterngenerationskämpe, ne? „Von dir lasse ich mir doch nix sagen.“ Und am Ende des Tages: „Ich bin dein Vater, es ist mein Haus, ich habe dir das überschrieben.“ Aber da ist so 'n bisschen diese Positionswechsel, der manchmal stattfindet, und Alterssturheit existiert halt auch, ne? Äh, leider. Aber, ähm, weil ich denke, wenn wenn man das jetzt nicht irgendwie anspricht und lösen kann, dann dann verschlimmert sich so 'ne Art Problem, weißt du, und dann spitzt sich die Situation nur noch mehr zu, und wenn man jetzt irgendwie da versuchen kann, präventiv 'n Keil reinzutreiben, wäre vielleicht funktional, wäre vielleicht gut fürs Ganze, für den für den Frieden, für den Hausfrieden generell, weißt du, für alle Beteiligten.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Genau, genau. Ja. Mhm. Ja. Stimmt. Ja. Absolut. Ja, das sind das sind schon mal sehr gute Tipps, die du mir da gibst. Äh, ich sage nur kurz zum Schluss, ähm, meine Mutter, die, äh, ist zu 100 % auf der Seite von meinem Papa und dieses so gegeneinander Ausspielen, da ist sie, ähm ja, geht sch geht schon, aber ich sehe, dass dass sie das gar nicht mag, wenn es wenn man das über sie macht. Sie sagt dann: „Männer, klärt klärt ihr Streithähne das unter euch.“ So, weil sie hat mich lieb, sie hat Papa lieb und dass sie davon jemanden, äh, irgendwie jetzt bevorzugen muss, das sieht sie gar nicht ein. Was ich auch irgendwie ziemlich clever finde. Aber, ne, gut, du hast schon sehr, sehr gute Tipps da gesagt. Ähm, ich bin dir da unglaublich dankbar für und auch, dass du, äh, die Geduld hattest, mir zuzuhören, ja? Ich musste das auch einfach mal rauslassen. Ja.
Mhm. Geht nicht. Ist ja nicht ausspielen, ja. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Mhm. Ja. Ja. Gerne, gerne, gerne. Absolut und viel Glück.
Ja, danke. Einen schönen Tag noch.
Ebenso.